Mouais, mais heu, vraiment, c'est heu, après on y on on on se on se fait des courses d'appoint, heu, pour, heu, pour, heu, pour nous 2 et heu, et et et et ça suffit, heu, largement, mais vraiment, si on avait
Mais qu'est-ce que qu'est ce que vous achetez pour, heu, dépenser seulement, heu, quarante dollars toutes les 2 semaines?
Mmh. Et et bien, heu, on on dépense beaucoup de enfin on dépense en en mmh, quelques, heu, quelques légumes, heu, ensuite ça va être par exemple, heu, des gnocchis, heu, et cetera, heu heu, des des heu, des pâtes, heu, de la viande, heu, beaucoup de viande, heu, on on fait en fait des fois le stock de viande, heu, pour, heu, ass pour un mois parce que, heu, on va pas manger de la viande tout le temps et heu, des fois même en fait on fait des des repas, heu, végétariens. Je j'aime bien faire ça, ça ça évite de manger trop de viande et puis, heu, on fait quoi? On on on achète, heu, les par exemple les œufs, c'est quelque chose que des fois, heu, on achète mais que l'on mange pas forcément, c'est-à-dire que les œufs peuvent rester là pe là pendant un mois et on se surprend à chaque fois à dire mais en fait il faut qu'on ach faut qu'on arrête de d'acheter des oeufs, et heu, rebelote, on achète des œufs, des et des, mmh, mmh, non, non, non, non
Mmh mh. Mmh. Ouais. Vous voulez vous les vous les vous les jetez pas, quand même, les jeux, au bout de heu, les oeufs, au bout d'un mois? Parce qu'on peut les garder, heu, longtemps, quand même?
Non on on les jette pas, c'est c'est on se force à les manger, heu heu, quand on se rend compte que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais vraiment il y a des aliments que l'on que l'on achète mais qu'on mange pas forcément parce qu'on a des préférences, heu, et cetera, et heu
Alors, vous finissez alors, ce que vous mangez pas, c'est qu'est-ce que vous faites?